Mouais et puis, c'est en plus, nos façons de communiquer par messages ont évolué aussi. Puisque maintenant, heu, alors, c ça nous énerve de temps en temps. Mais, bon, il y a des messages vocaux qui partent de plus en plus, même pour dire des choses ultra futiles de temps en temps. Enfin, je sais pas si toi ça ça t'arrive, mais, bon, je pense que tout le monde est logé à la même enseigne. Il y a des messages vocaux de 5 de 5 secondes pour dire des OK. Alors, c'est vrai que ça humanise un petit peu plus les les échanges. On a moins ces malentendus
Mmh mh. <chuckles> Oh oui, oui! Ouais.
mais, heu, je trouve que ça reste quand même assez assez présent.
Ouais, puisqu'on peut faite fois 5, on peut faite on peut faite fois virgule 5, fois 2. Je sais pas si ça humanise vraiment parce qu'on peut accélérer et dans la vraie vie on peut pas faire ça. Je suis pas certain que ça, mmh, ça humanise.
Oui! Ouais. Ah ouais, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Des, mmh, dans le sens où, hem, ça a tendance à nous énerver. Parce que, du coup, on c'est un entre 2. C'est pas un message écrit, c'est pas un appel. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu essaies de les limiter ces appels, heu, par messages vocaux ou pas du tout?
Mmh mh.
Ces messages vocaux.
Oh, heu, bah, ça dé en fait si, si j'ai si j'ai besoin de, heu, comment dire, d'argumenter, je vais faire un message vocal quand même pour être clair, en fait et parce que, bon, déjà, il y a ce côté flemme d'écrire un pavé
Ouais. Oui. Bien sûr, heu
et heu, du coup, non, je vais privilégier par moment heu, si je veux vraiment être clair sur un sujet ou sur une réponse ou même sur une question, je vais heu, pour moi, c'est le contenu. C'est-à-dire que, c'est vrai que si j'envoie un un un audio, il il fera au moins 1 minute
Oui. Ouais, ouais. C'est pas futile.
alors qu'1 minute à l'écrit, c'est pas ça fait ça fait ça fait long enfin futile. Après, bah, c'est c'est subjectif voilà, c'est subjectif. Pour moi, c'est pas futile, mais, peut-être, que pour mon interlocuteur, ça l'était. Mais, oui, voilà, je forcément on se rend pas compte, hein. Personne se dit: «Je vais envoyer un message futile». C'est-à-dire qu'il est la personne qui fait ça, elle est convaincue, je pense, que, c'est import enfin, c'est intéressant ce qu'elle dit ou c'est important ou c'est pertinent. Enfin, je pense pas qu'il y ait une personne qui m'envoie un message. Tu vois que je veux dire? Tu sais, pour dire: «Oh pour l'embêter, je vais lui envoyer un gros truc» et heu, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est, heu, enfin, ça ça vient de là, quoi.
Ça ça fait un pavé. Oui. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais! <blows air>

Ouais, ouais non, heu, non je vois ce que tu veux dire, mais, hem, bon après, heu, il y en a qui ont le vocal facile et qui un petit peu parasitent les les conversations. Mais du coup, heu, on va provenir, heu, rapidement un petit peu sur tes l'ambiguïté des messages. Est-ce que tu as vu tes tes amis justement, eux s ils changent aussi leur façon de qu'on, heu, d'appeler et de mmh, d'envoyer des messages quand les choses sont ambiguës? Ou alors il y en a, heu, ça reste ambigu, c'est pas grave, heu, ce ça n'a pas être à résolu?
Mmh mh. Ouais ouais. Oui. Ça va dépendre de la personnalité, y en a beaucoup qui mmh, qui répondent pas, quand j'ai l'impression quand c'est ambiguë et du coup après je sais pas s'ils répondent pas parce que ça leur a pas plu ce que j'ai dit, ou parce que, heu, en fait ils ont même pas lu. C'est juste que maintenant voilà on a les encoches bleues qui nous disent est-ce que c'est enfin c'est réceptionné ou pas, mais ça veut pas dire que ce soit lu vraiment. Donc du coup c c'est vrai que peut p ç ça peut ça ça dépend de la sensibilité du message. Des fois ça peut mettre dans un stress en fait, inutile 90% du temps, de me dire en fait, heu, finalement il y avait une explication sur la mais des fois, le mmh, il y a cette ambiguïté de la non-réponse si tu veux. Il peut y avoir voilà, l'interprétation de la non-réponse et ça c'est vrai que c'est un truc assez stressant.
Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Exactement, c'est Exactement. Parce qu'on parle de ouais, exactement parce qu'on parle de malentendus par écrit. Sauf que et c'est exactement ce que tu as dit avant, heu, les messages, on n'avait pas cette encoche bleue. Donc on dit: «Bon, s'il a pas répondu, c'est qu'il a pas lu».
Mmh mh. Voilà. Dè
Alors que maintenant, ça crée une ambiguïté différente. Heu, est-ce que tu essaies de la briser des fois en disant, heu, au bout d'un moment, heu: «Est-ce que tu as lu mon message?» ou «Est-ce que tu c'est c'est quoi?» enfin. Parce que la plupart du temps, on oublie aussi, hein.
Mmh mh. Exact. Ouais c'est vrai, moi j'oublie pas en général, heu, alors encore une fois ça va dépendre de la personne. En général quand c'est une voilà un ami et qu'il m'a pas répondu sur un truc, je vais relancer mais pas relancer: «Eh tu m'as pas répondu!» je vais relancer sur un tu vois, je vais dévier, heu, ou soit je vais peut-être sur un ton huno humoristique: «Ah question sensible» avec un petit s un petit smiley ou un petit truc pour, heu, en fait, heu, désamorcer quelque chose en fait. Mais j'attends quand même une réponse. Tandis que pour d'autres, encore une fois si pour moi ils sont pas dans mon cercle proche en fait j'ai j'ai assez de de soucis enfin de de quoi faire avec mes proches et mes amis. Si je dois me soucier des connaissances, des potes, ou, enfin des personnes avec qui je suis pas particulièrement proche, ça fait ça fait trop d'en et je voilà. Exactement, je vais trop m'encombrer l'esprit, mais encore une fois, ouais ça va dépendre aussi de ça et heu. Voilà.
Ouais. D'accord. Ouais. Ah oui, oui, bien sûr, on n'a pas besoin de rajouter ça quoi.